Sem dúvidas, eu eu percebo que
Eu não sei se vocês têm 2 banheiros
Uhum. Não, aqui é um
que não é muito olha só, 1 banheiro só pra 2 pessoas.
É melhor ainda, né. <chuckles>
Só u exatamente, só tem 1. Acordou de manhã, usou o banheiro, já pega esses lencinhos umedecidos de de faxina, já passa ali, tá-tá-tá, são 15 minutos que você gasta pra dar uma geral na casa.
Sim. Uhum. Sim, sim.
Faça no 15 minutos, faça e depois me conte. Vendo o que que tá fora do lugar e devolvendo para sua casinha, passa no banheiro, passa um paninho, dá descarga, uma aguinha sanitária ali no no vaso, deu descarga, o banheiro tá arrumado, não é faxina mas manutenção.
Sim, olha Boa. Uhum. É. Manter a manutenção, exatamente, é muito interessante i
A faxina pode até ser feita em um dia estipulado por vocês, de repente o domingo ou sábado: "Olha, hoje nós vamos tirar pra fazer um pouquinho mais", passar um limpar os vidros, assim, passar um produto, que isso não é muito comum ao europeu, mas vocês são brasileiros, então
Uhum. Sim. Uhum. Sim.
manter ali a
Sem dúvidas, isso aí hã. Pode falar.
a coisa mais profunda, né.
É, é. Olha, que que a
Passa no quarto, limpa os puxou o edredom na pia, usou, lavou, secou e guardou, se não for usar a máquina. Porque também é difícil, né, uma máquina de lavar louça para 2 pessoas.
Uhum. Sem dúvida, olha, é Sim. Não, mas o que que acontece, você eu aqui conversando com você, é é incrível, né, parece que a gente deixa a rotina tomar conta da da nossa mente, e aí a gente não resolve as coisas que que precisam ser resolvidas. Então, assim, essa questão da máquina de lavar louça, né, já era uma uma situação já era o algo que poderia ter sido resolvido, nós já comentamos sobre isso, mas até hoje a gente não não comentou mais sobre isso. Então, assim, me parece ser uma solução
Pois é pois é.